J'aimerais te demander un conseil. C'est vrai qu'en ce moment, heu, mon but, c'est heu, en fait, j'ai j'ai envie de lutter je je veux lutter contre mes envies de grignotage. Et heu, je sais pas du tout, heu, on va dire, comment faire. On va dire, c'est vrai que, en fait, heu, des fois, je regarde ma série le soir, je grignote. En fait, des fois, quand je suis un peu stressé je grignote, et et voilà, j'aimerais avoir des des conseils, des astuces, par rapport à ça, parce que, bah, en fait, je fais quand même du sport à côté, je fais attention à ma ligne, et bah, le grignotage, c'est pas forcément que des fruits, des fois. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué.
Oui c'est ça et en fait je voulais savoir, heu, qu'est-ce que tu grignotes en général?
Heu, en général, ce que je grignote, c'est des Pim's à la framboise, donc, des gâteaux.
Ah! Effectivement, c'est, heu, c'est pas des fruits. <chuckles> Et quoi d'autre, heu? Plutôt des gâteaux, c'est ça?
Non, c'est pas des fruits. Heu, n alors des gâteaux vraiment quand je suis, par exemple, dans mon lit, voilà. Sinon, ça m'arrive des fois de faire, hem, comment ça s'appelle? Heu, des fois, de prendre des fruits, quand même, des clémentines corses. J'essaye de prendre des fruits, on va dire, j'ai un peu de culpabilité, et du coup, bah, voilà. Mais, heu, mon but, heu, c'est quand même de vraiment de de réduire ça, heu, voilà, de de de ré de vraiment de réduire ça et surtout de pas craquer. En fait, c'est surtout ça, heu, que là, des fois j'essaye de réduire. Mais, je craque au bout d'un moment et voilà, je voilà, je remange n'importe quoi, quoi.
Ouais. Non, mais je comprends, complètement, ce que tu décris. Effectivement, heu, voilà, on a tous tendance à à aimer grignoter en face de la télé. Et heu, c'est vrai que pour changer ses habitudes, c'est c'est pas évident. Heu, pour le coup, bah, comme tu disais, heu, tu aimes bien les fruits aussi. Je pense que c'est pas mal, hein, de de grignoter des fruits, heu. C'est plutôt bon pour la santé, heu même des légumes, hein, des fois, heu, ça peut être des carottes, heu, des choses comme ça. Est-ce que tu aimes bien, heu, ben, les crudités, les fruits, heu, en général?
Oui. Alors, heu, ouais, alors, c'est vrai, que, malheureusement vu que, bah, je f je vais pas forcément en courses, des fois, c'est mes parents qui achètent, et cetera. Donc, je mange à peu près les mêmes fruits. Donc, ça va, les clémentines, elles sont très, très, très bonnes. Mais, des fois, je me dis: «Ouais j'aimerais goûter d'autres fruits» et puis, heu, voilà, des fois, si je vais pas te mentir, quand je suis dans mon lit, heu, voilà, le la clémentine c'est que c'est c'est quand même ch ch chiant à à enlever la à enlever la peau là et heu, donc, heu, c'est vrai que des des fois, ben, ouais, je préfère les les gâteaux, quoi. C'est quand même plus simple, on va dire, et plus plaisant.
Ouais, ouais, ouais. Et est-ce que, justement, ces, heu, envies de grignotage, e elles apparaissent à des moments, heu, donnés? Enfin tu me dis que c'est le soir, heu, en regardant la télé et mais tu m'as dit aussi que c'était lié parfois au stress. Et pour le coup, justement, ben, qu'est-ce qui te stresse, heu heu, à ces moments-là, en fait? Qu'est-ce qui fait que tu as envie de grignoter?
Oui. Heu, par exemple, c'est et ben, le matin, genre, par exemple, heu, comment dire, c'est quand des fois je je me dis que je vais bientôt avoir les mes heures de conduite, bah, en fait, je me dis: «Ça me ça me stresse», heu, voilà, j'ai envie de manger, j'ai envie de je sais pas, de me déstresser. Ça m'énerve je suis nerveux et voilà, quoi, c'est un peu compliqué, et et surtout, heu, bah, je le vis mal, et aussi, ben, en fait, je le vis mal parce que je sais que c'est vu que je fais beaucoup de sport, je sais que c'est, bah, que c'est pas bien, de grignoter. C'est vraiment pas bien, que ça soit des fruits ou quoi que ce soit, normalement, faut mieux tout manger, on va dire, en même temps, que grignoter. Alors, bon, certes, des fruits c'est quand même bien, je veux dire c'est quand même bon pour la santé. Mais, le but c'est, ouais, de, voilà ce serait moi mon but c'est vraiment de lutter et vraiment à la fin, au final c'est vraiment que j'arrête de, bah, de, bah, de grignoter tout court, quoi.
Oui, oui, oui, tout à fait. Je comprends, heu, vraiment, ce que tu ressens. Et effectivement, ça peut être, heu, gênant de grignoter entre les repas et et et je comprends aussi que tu souhaites, heu, te défaire de cette habitude. Après, heu, je sais pas si tu as déjà essayé, heu, quand l'envie de grignoter, justement, te vient, heu, est-ce que tu as déjà essayé de boire un verre d'eau?
Heu, non, j'avoue que j'ai jamais essayé, pour le coup. Et
Parce que tout ça, ça peut peut-être marcher. Je sais que moi, on me l'avait conseillé, heu, pour, heu, arrêter, heu, de fumer. Heu, donc, heu, peut-être que pour le grignotage, ça peut marcher aussi. En fait, le verre d'eau, ça permet de compenser, en fait, un un plaisir, heu, donc, heu, et puis, heu, ça ça remplit aussi un peu le ventre, quoi. Donc, heu, pour le coup, ça ça permet de de couper cette faim, heu, cette envie de grignotage, par quelque chose d'encore plus sain, en fait, heu, qui est l'eau. Qu'est-ce
OK. Ouais, bah, c'est vrai que je pourrais mettre ça, heu, ouais, en place, en vrai, parce que, pour le coup, heu, bah, mon but, c'est quand même, de de réduire de grignoter. Alors, peut-être pas le faire, on va dire, du changer du jour au lendemain, je veux dire, peut-être, faire petit progressivement, non?
Oui ,oui, oui, tout à fait. Effectivement, il faut pas que ce soit contraignant pour toi et que tu sois, heu, voilà, heu, dans dans un heu, comme une privation. Faut pas que tu ressentes, voilà, que les choses, heu, te manquent et que tu en as besoin et que tu en as envie et que tu es obligé de te priver. Donc, il faut que tu ailles effectivement, heu, petit à petit, progressivement, heu, de remplacer, en fait, heu heu, ces, heu, ces gâteaux ou ces, heu, ces ces fruits, heu, finalement, heu, par de l'eau ou même peut-être par une autre distraction, je sais pas. Est-ce qu'il y aurait peut-être quelque chose qui te qui te ferait plaisir à faire sans que pour autant ce soit un un un aliment à manger?
Mmh mh. Mmh, peut-être, heu, faire, heu, faire, heu, faire des constructions, genre, en Lego à en Kapla. Ça pourrait, ouais, c'est c'est des choses que je fais plus. Mais, c'est vrai que j'ai encore des Lego chez moi, et cetera. Et j'étais avant avant je m'en j'a j'adorais j'achetais ça souvent. C'est vrai que là, heu, quand j'ai rien à faire, des fois, ça m'arrive, même quand j'ai rien à faire, en vrai, de grignoter un peu, de regarder ma série, tu vois? Et heu, en fait, bah, je culpa ben, je culpabilise beaucoup pour ça, surtout, par rapport à mon corps. Même si je vois aucune différence pour l'instant, je me dis que je me dis que plus tard la différence, elle va arriver plus tard. Et là, ça l la claque va me faire mal, quoi, entre guillemets.
Oui. Oui. Alors, heu, je comprends, tout à fait, que que que tu y souhaites, en fait, heu, préserver ta ligne, heu, ton corps, ta santé. Et heu, et et je je tiens quand même à te féliciter parce que le fait de faire du sport, heu, justement ça te permet d'éliminer aussi. Heu, pour le coup, tu as tu as tu as aussi une bonne pratique, heu heu, sportive et et pour le coup, cette pratique sportive, te permet aussi de garder la ligne, heu, de préserver ton corps et de dépenser, en fait, les calories que tu peux emmagasiner. Donc, c'est plutôt une bonne chose.
Mmh, OK. Donc, heu, ouais, heu, ouais, voilà, il faut que faut que je me dise que, voilà, faut que j'essaye de déjà, de lutter, on va dire, contre, heu, contre ça. Et peut-être, progressivement, heu, boire de l'eau et et essayer de, ouais, de, on va dire, de vraiment, aussi, de me déstresser. Du coup, c'est aussi avec le stress qui me fait, heu, manger, et essayer de, ouais, essayer de de faire un peu de méditation, de d'exercices de respiration, peut-être, aussi, non?
Exactement. Tu as tout à fait raison. Heu, tout ce qui est, effectivement, lié au stress, faut plutôt, heu, chercher, heu, les origines du stress et comment justement y remédier. Et et là, pour le coup, heu, c'est vrai que, heu, la nourriture, ça devient un symptôme, en fait. C'est pour, heu, combler ce stress ou arrêter ce stress, heu, que que tu manges. Et heu, et si tu arrives, heu, effectivement à faire des exercices de respiration de méditation, pour, heu, t'apaiser, te sentir mieux et plus serein et et et justement, heu, évacuer ce stress, heu, que tu peux avoir, heu, ben, notamment, pour les heures de conduite, comme tu me disais tout à l'heure, ça, ça p une bonne technique.
Mmh mh. Mmh. OK. Donc, heu, ouais, je peux ben, je vais essayer de mettre ça en place. Après, peut-être est est-ce que tu as des petites idées, vraiment, pour, en tout cas peut-être éviter, heu, les gâteaux. Mais, est-ce que tu as peut-être des aliments qui me font vraiment, heu heu, peut-être, heu, bah, vraiment moins, heu, moins envie de grignoter, et surtout qui me remplissent vite le ventre, mais sans que ça soit très calorique, aussi?
Alors, là-dessus, effectivement, je pourrais te conseiller des des aliments plus sains, heu, qui te permettent effectivement de de manger sans culpabilité, en fait, heu. C'est ça que tu recherches?
C'est ça ouais, voilà. On va dire que, heu, si je dois éviter ah au bout d'un moment arrêter le grignotage, je vais le faire progressivement parce que du jour au lendemain ça va être, heu, ça va être pire. Ce que je vais faire ça va être effet boule de neige et je vais manger 3 fois plus. Mais, heu, peut-être ouais, essayer de faire progressivement, mais peut-être avoir du coup, des astuces par rapport aux aliments que j'ai voilà que, bah, que je voudrais manger quoi.
Alors je comprends tout à fait effectivement, heu, tu as raison, hein, c'est vrai que, heu, arrêter de, hem, de manger, de grignoter, heu, du jour au lendemain de manière brutale, ça peut aussi générer chez le corps un manque. Et et pour le coup faire l'effet inverse et avoir besoin justement de de compenser tout ce vide qui s'est accumulé. Après moi, c'est vrai que j'ai toujours entendu qu'il fallait manger de tout, heu, que tous les produits, enfin tout, heu, voilà, heu, les produits laitiers, heu, les fruits, les légumes, heu, heu, enfin voilà, heu. Tout, tout ce qui est naturel, heu, ça permet effectivement, heu, de garder un un corps sain et et plutôt en fait, heu, éviter tout ce qui est, heu, industriel, heu, heu, les chips, heu, les bonbons, heu, les gâteaux, heu, tout ce qu'on aime quoi <laughs> tout ce qui heu, finalement, heu, c'est ce qui nous, heu, finalement, c'est ce qui nous fait en fait prendre du poids ou, heu, ou, heu, avoir voilà, heu, heu, pour, heu enfin des des maladies même, hein, ça peut aller jusqu'à, heu, le diabète, heu, le cholestérol, heu, heu, c'est c'est quelque chose qui peut être même dangereux pour la santé. Donc moi je te conseillerais, en fait, de continuer à manger des des produits sains, heu, voilà, heu, sous toutes c ces formes, heu, en essayant justement de varier les plaisirs.
Mmh mh. Mmh mh. OK. OK. Bah, écoute, heu, bah, écoute je vais essayer de mettre ça en place et du coup je te remercie. Parce que bon j'espère qu'en tout cas alors ça va être, c c'est un peu un petit pacte que je fais avec moi-même, du coup le fait de t'en parler, je me dis je vais quand même essayer de lutter. Commencer à, on va dire à vraiment lutter. Et je te remercie par ra je te remercie par rapport à tes conseils. Je vais vraiment, bah, du coup vraiment essayer de les mettre en pratique et et ouais je te remercie vraiment pour ça en tout cas.
Ben, je t'en prie, écoute, ça me fait plaisir de pouvoir t'aider et t'apporter quelques conseils et effectivement, j'espère, heu, que tu vas réussir, heu, à mettre en place cette routine, heu, heu, pour éviter le grignotage et et que tu vas trouver comment, heu, aussi, heu, la m la meilleure manière pour toi d'enlever ce st parce que c'est aussi la cause de
Mmh. Mmh mh. Mmh, c'est vrai.
Donc j'espère que tu vas pouvoir, heu, t'apaiser et trouver un moyen de t'apaiser, que ce soit la méditation, la respiration ou des jeux comme tu disais, ça peut être aussi, heu, les Lego, heu, les Kapla peuvent aussi, heu, bah, te procurer du plaisir et, heu, et et puis te faire oublier en fait, hein, heu, le grignotage et cette habitude va peut-être disparaître toute seule.
Ouais, c'est vrai. Mmh. Ben, écoute ouais, bah, j'espère aussi et merci beaucoup pour le coup.
T'en prie.